私、めちゃめちゃいろんな、あの、趣味があって、ま、あの、趣味趣味程度なんで全然上手くないんですけど、今一番楽しいと思っているのはウクレレです。<laughs>
はいはい。 はい。 はい。お、ウクレレ。すごい。
ウクレレ、はい。なんかあ、旦那さんがハワイに出張に行って、ウクレレを買ってきてくれたんですよ。なんかおそう、私が
え、ハワイとかに行ったことあるんですか？<chuckles> はいはい。 あ、すごい。え、その時に別にひ弾けたわけじゃなくて、まず買ってきたんですか？
あ、全然買ってきました。<laughs>
そう、形からいきなり入ったパターンですね。<chuckles>
そう、なんか私あの、よくね、みんなに「モアナに似てる」って言われてるんですよ。で、そうで、なんかそのイメージが多分。で、それ言われてて、で、それで旦那さんが出張前にハワイに行くってなった時に、なんか私が「あ、ウクレレ始めようかな」みたいなこと言ってたんですよ。
あ、へえ。かわいい。 うんうんうん。 はい。 はい。 はいはいはい。
そしたらほんとにあの、ハワイから帰ってきた時に、め結構いいウクレレ買って帰ってきて。<laughs>
<laughs> すごいちゃんとその一言聞い聞き取ってたんですね。
<laughs> そう、そうなんですよ。でもほんとに、あの、そこからはまって。で、えま、そのま、それ1年、2年前ぐらいなんですけど。で、1回ちょっと止めて、また最近弾き始めてるんですけど、なんか胎動お腹の赤ちゃんになんか聴かせるといいかなと思って。はいはい。
へえ。 はい。 はいはいはい。 はい。 あ、ああ。素敵。
めちゃめちゃ楽しいですよ。<laughs>
え、それも、え、自分で習って、あの、取得したんですか？それとも
もう、さはい、そうなんですよ。なんか
え、え、うウクレレって自分で習ってできるもんなんですか？すごい。
もう、今って全部 YouTube でチュートリアルとかがあるので、楽器系は多分全部できると思います。
はあ。へえ。 え、すごい。
はい。で、ウクレレ、で、弦の数も4本しかなくて、めちゃめちゃ簡単なんですね。

私も趣味何個かあるんですけど、やっぱいちばん1番は、やっぱ、ああたしアニメ凄く好きなんですよ。<chuckles> そうそう、アニメ。あの、旦那さんと子供達が寝た後に、で、2人で、あの、晩酌しながらアニメよく見るんですけど。そう週末。ええとね、今、2人で見てるのは、ま、もちろんワンピースやら、あの、最近は、あの、チチ、チ見てました？
はいはい。 はい。 あ、そうなんですね。私も好きです。 はい。 はい。 うわ、最高、何見るんですか？ 最高じゃないですか。 ああ。はい、私、ワンピース大好き。え、見てないです。何ですか？
あの、チっていう、あの、アニメがあって、それもはい、ほんと、チ、丸なんですよ。<laughs> これがでもね、結構今流行っててはいはい、なんか、あのあの、ん、芸能人の MEGUMI っているじゃないですか。なんか、めめ MEGUMI がインスタで、なんか、じ私の世界観を変えたアニメみたいな感じで言ってたぐらい、結構深いんですよ。
はい。チ、ですか？<laughs> つ、面白い。 はい。ええ、調べてみよう。 はいはい、いますね、はい。 はい。 ええ！ え、すごい。え、ん、どんどういうアニメなんですか？なんか
はい。うんうん。 ええとね、ちょっと、この、まま、いや、ええと、ちょなんて言うんだろう、なんかま、ちな地球のちょっとクリスチャンの、あの、なの感じで、で、ち地動説っていう、なんチはいはい、の話とかが混じってきてるあ、そう、でも、そのチが地球のチでもあるし、まあ、その、あの、血液とかのチでもあるし、そのいチの意味がいろいろ変わるんですよ、このエピソードによって。
少年漫画系？ はいはい。 なるほど、面白い。はい。 地動説。 あ、地球の地みたいな感じですか？ あ。 なるほど。 面白い。
すそうなの。で、これが結構、ま、ぐちょちょっとグロのもあるんですけど、面白くて、最近それを見てたりとか、でも、もう、あの、ヒロアカとかも超見ますし、そう、なんか基本めっちゃ見てるんですけど。
はい。 はい。はい。 はい。 あ、ヒロアカいいですね。あ、すごい。 わ、羨ましい。旦那さんとそれ共有できるのいいですね。
はい。 そうなんすよ、だからもうアニメ好きだからよかったと思って。<laughs>
いや、それめちゃめちゃいいと思います。子供が寝た後に晩酌しながら見るんですね。
うーん。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
はい。 うーん。 いや、ほんとに。はいはい。そうですよね。く3人もお子さんいらっしゃったら、もうゆっくりしたいですよね。 わあ、いいですね。なんか、私も、あの、私映画とか、その、ああの、ドラマとか漫画とか読む読んだりもアニメ見るのも、好きなんですけど、なんか、あの、旦那さんあんまり漫画とか読んだり、アニメもあんまり見ないので。
うーん。 はい。 おお。 はいはいはい。

なおさら、それを、自分が作ったものを、自分の娘ちゃんが使ってくれると、ものすごく嬉しいんじゃないですか？
そうなんですよ。 ですよね。だから、なんか、今のうちに練習しておけば、冬頃には靴下1足ぐらいはできるかなと思って。<laughs>
うーん。 うーん。 <laughs> 冬頃には、なるほど。うんうん。うんうん。
1足不器用なので、で、ま、そのらい来年にももう1足みたいなね。<laughs> で、やっとペアになるぐらい出来るんじゃないかなと思って。<laughs>
<laughs> あ、その、1足ずつってことですね。あ、なななるほどなるほど。
あ、そうですそうです。だはい、やろうかなって思ってて。うん、ほんとそういうはい、楽器とか、なんか、編み物とかですね、はい。
ああ。 いや、でも、すごい。うーん。いや、でもうんうんうんうん。 でも、あれですね、エネルギーにすごく、あの、溢れてていいですね。
ああ、そうですね。<laughs> ほんと
うん、趣味も結局、そうですね、エネルギーがないとできないじゃん、疲れ切ってて、あの、も、心も体も疲れ切ってたら趣味なんかやってられないじゃないですか。ええうん、ほら、体も余裕があって、くその心にも余裕があるから趣味を楽しめるっていうのは、あの、今聞いててもエネルギーがすごくあるなと思って、あの、いいなと思いました。
うーん。 そう、ほんと、そうだと思います。 いや。 たしかに。そうかもしれないですね。私ほんとに、今も妊婦生活送ってて、私他の妊婦さんと話してても、一番ストレスフリーな妊婦妊娠生活、マタニティライフを送ってると思います。<laughs>
うーん。 うーん。 はいはい。 あ、素晴らしい。 いや、それはほんとに、いいことですよ。
ね、何にもほんとに不満に思ったことないかもしれないですね。
あ、あ、すごいびやその趣味がやっぱりちょっと、あの、その精神的にも助けてくれてるっていうの、あるのかもしれないですね。
<laughs> たし多分あると思います。あの、ゲーム止めてね、ちょっと <laughs> ストレスも減って。<laughs> うまんで、ちょっとこれウクレレもっと弾いていこうと思います。<laughs>
<laughs> も、イライラするゲームはやめた。<laughs> なるほど。 <laughs> がん頑張ってください。<laughs> <laughs> ありがとうございます。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

あ、へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから女の子っぽいことをしたくなかったので、ほん楽器とか全部やってこなかったんですよ。ピアノとかも。
はい。 あ、逆にそうなんですか。凄い可愛がられて育つイメージ、ん、なんち違いますか？
はい。 あ、もうボコボコにされて育ちましたね。<laughs> ボッコボコにされてたので
<laughs> すごすごい試練を、ああの、味わってきたんですね。うんうん、はいはいはい。
そうなんですよ。はい、男らしく育ててこられてきたので、なんか、今になって、なんか、可愛らしい趣味、それこそ最近、編み物始めたいなとか
はい。 うん。 ああ、いい。<chuckles> もう、はい。
思い始めてきて、なんか、ほんとに、その、なんだろう、子供の頃にできなかった可愛い趣味を、今、なんか、頑張りたいなって思ってますね。
ああ、なるほど。 あれじゃないすか、今、妊娠してるからすごい母性本能溢れてきちゃってるじゃないですか。
あ、多分、そうなんですよ。で、なんか、最近、その、今一番始めたいのが、あの、クロシェってあるじゃないですか、かぎ編み。
うん。 はい。 たああ、はいはいはいはい。
編み物、クロシェットがしたくて。それをもう昨日昨日、それ思って。もう、私、ほんとに、あの、好奇心旺盛で、旦那さんにほんと、「子犬かよ」ってよく言われてるんですけど。<laughs> なそう、なんでそう、そうなんです。だから Target とかでも何でも触って、「あ、これ可愛い、これ可愛い」とか、なんか、「あ、これやりたい」とか。だからほんと、いつも、「パピーだ」って言われてるんですけど。昨日もクロシェットしたいってなって、昨日 Amazon で、なんか、初心者キットみたいなのを頼んで。
へえ、すご。 はい。 <laughs> 何でも見たもの、と言っちゃうみたいな、突っ走っちゃうみたいな、うん。 <chuckles> うーん。 <chuckles> や。<chuckles> はいはい。はい。 おお、もう頼んだ。はいはいはい、<chuckles> すごい。うん、はいはいはい。
もう頼みました。<laughs> そうなんですよ。で、なんか、お友達がやってるんですけど、クロシェットも、なんか、できた時、すごい嬉しいんですって。なんか、ま、時間はかかるけど、こう、ぬいぐるみとかね、靴下、帽子とか出来た時にもうすごい
ああ、うーん。 うーん、なるほど。
幸せ、嬉しいし、もうやってるのなんててる時間も楽しいしって言ってたので。
うん、うーん。